โอ้ น่าสนใจ เนื้อเรื่องเป็นประมาณไหนคะ?
เป็นหนัง เนื้อเรื่องเป็นประมาณแบบว่าพระเอกเขาอยู่กับพ่อ ใช่ไหมครับ เป็นแบบครอบครัวที่ไม่ค่อยมีฐานะเท่าไร แล้วพระเอกเนี่ยเขาก็จะอยากเป็นทนาย เป็นนักกฎหมาย อะไรอย่างนี้ครับ เออ ก็คือเป็นความฝัน แล้วพ่อเขาก็ทำงานอยู่ใน เอ่อ เป็น รปภ. ให้กับ เอ่อ สถานที่หนึ่งที่ ข มีความดำมืด อย่างงี้ครับ แล้วทีเนี้ยพอพวกนั้นเขาจะโดนตำรวจจับ เขาก็เลยหาข้อแบบว่ายัดให้คนผิด อย่างงี้ครับ เขาก็เลยไปยัดให้พ่อของพระเอก อืม พ่อพระเอกเขาเลยแบบว่าจ้องติดคุกด้วยความที่แบบว่า อะ เป็นอัลไซเมอร์ด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม แล้วทีเนี้ยพระเอกเขาก็เลยจะต่อสู้ เป็นนักกฎหมายเพื่อที่จะมาต่อสู้ให้
ค่ะ ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้ ค่ะ ค่ะ โอ้ กลับมาด้วยความแค้นเลย ค่ะ
ใช่ครับ แล้วทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบ โอ้โฮ ทุน เข้มข้นมาก ผมอะชอบมาก แบบว่ามัน มันเป็นความรู้สึกแบบ เออ หนังมันไม่ได้ดูเวอร์เกินไป แล้วก็แบบว่าไม่ได้ดูโรแมนติกเกินไปอะ มันแบบ เออ หนังมันค่อนข้างเข้มข้น แล้วก็ทำเนื้อเรื่องออกมาได้ค่อนข้างดีครับผมว่า
ค่ะ ค่ะ ค่ะ โอ้ ๆ ๆ ดีค่ะ เออ น่าสนใจ แต่น่าจะต้องแบบไปแพลตฟอร์มอื่นใช่ไหมคะ? ที่ไม่ใช่ Netflix เนาะ
อืม ใช่ ใช่ น่าจะแพลตฟอร์มสีเหลืองอะ ครับ <chuckles>
โอเค <chuckles>
ใช่ เออ แล้ว แล้วคือปกตินี่คุณเป็นคนชอบดูซีรีส์ใช่ไหมครับ?
ค่ะ ค่ะ
เออ
เออ อย่าง อย่างตอนนี้นึกออกแล้ว ล่า ล่าสุดอะค่ะ กลับมาดูซีรีส์ที่เคยดูแล้วนะคะ จบไปแล้วแหละรอบหนึ่ง แต่ว่าก็นานมากแล้วอะ แล้วรู้สึกว่า เออ กลับมาดูอีกครั้งหนึ่ง ตอนนี้คือเรื่อง เซ เอ่อ Move to Heaven ค่ะ ที่ ล เออ จำได้ว่า เคยดูแล้วก็มันก็ Feel good มันก็ดี เอ่อ หนังก็โอเคค่ะ Feel good ประมาณหนึ่ง แล้วก็
อืม อืม อืม อืม อืม
แล้วก็รู้สึกว่า เออ อยากดูอีกครั้งหนึ่ง อยากเก็บรายละเอียด อยากแบบจำได้ว่า เออ มันเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วกลับมาดูก็ เออ มันสนุก มัน มัน เนื้อเรื่อง มันก็จะเล่าเรื่อง มันจะมีการแบบว่าไขปมปริศนา อะไรอย่างเงี้ยด้วย ในแต่ละตอนอะค่ะ เรื่องแบบจานตายของ ของคน อ เคยดูไหมคะ?
อืม อา อืม ไม่เคยดูเลยครับผม
อ๋อ ค่ะ มัน เอ่อ เป็นเรื่องของ ของ ของซีรีส์เกาหลีนะคะ มันเป็นเรื่องของบริษัทหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง เอ่อ มี ข มีพ่อกับลูกอะค่ะ เขาทำเป็นบริษัทเกี่ยวกับ การที่ เอ่อ จัดการข้าวของของคนที่ตายไปแล้วอะค่ะ อย่าง อย่างเขา เขา เขาก็เสียชีวิต อ่า บางคนอาจเสียชีวิตในห้อง บางคนอาจเสียชีวิตที่อื่น อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าในห้องเขาจะยังมีข้าวของของเขาอยู่ ใช่ไหมคะ แล้วก็จะมีพ่อลูกคู่เนี้ยค่ะที่จะเป็นคนไปเก็บ กวาดสถานที่ แล้วก็เขาจะเอาของที่ยังมีความทรงจำของคนตายอะไปให้กับ
เออ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม อืม